بُص، أنا أنا باشتغل freelance تمام؟ ف فشُغل الfreelance ده بيكون دايمًا مُعتمِد على فكرة إن أنا لمّا باشتغل أولًا ما فيش إجازات.
جميل. إمم.
فالفكرة كُلّها بتعتمد إن أنا أغ يعني مثلًا دلوقتي آآ آآ دخلت الشُغل هاخُد فلوس، ما دخلتش مش هاخُد فلوس. فدايمًا آآ أولًا ممكن ال اللي في اليوم الواحد أشتغل أكتر من م من 10 ساعات آآ في اليوم الواحد، فباحِس إن أنا طبعًا بعد ال10 ساعات باكون خلاص بقى مش قادرة، آآ تعبانة، مٌنهكَة جدًا، مش قادرة أعمل أي حاجة، حتّى مِش قادرة آكُل، آه والله، آه، يعني حقيقي، مش قادرة آكُل، مش قادرة آآ أنزل آآ أقعُد مثلًا مع أصحابي، أن أقعُد حتّى مع أهلي في البيت، آآ مش قادرة خلاص، حاسّة إن أنا مُستنفَذة جدًا. الموضوع ده بقى، بقى له كذا شهر معايا، يعني مثلًا مش من دلوقتي، لأ، آآ شُغلي واخِد الوقت بشكل مش طبيعي و آآ لو أنا آه، وكمان لو أنا سِبته، باحِس إن أنا يعني آآ فيه تأنيب ضمير بقى، اللي هو إيه ده؟ أنتِ سايبة مصدر دَخْل، أنتِ مش عارف إيه، فابفضل إيه، أرجع تاني وأفضل أشتغل. بس أنا حاسّة إن أنا آه، يعني دي ده مش ح دي مش حياة، وأنا مش عارفة أعمل إيه بجد، مش عارفة أنظّمها إزاي حتّى.
ياه! أصلًا. إمم. مستمر معاكِ آه. في ذنب آه. بترجعي في نَفْس الدوّامة دي. أنا فاهمِك والله، يعني واضح كمان إحساس حيرة، ويعني واضح من كلامِك فعلًا إن الشُغل واخِد كل وقتِك، أنتِ بتقولي 10 ساعات، 10 ساعات كتير جدًا كمان فوق ما تتخيّلي، يعني ده معظم الشركات بتعمل 7 ساعات وأقل من كده كمان عشان راحة الموظف وأنتِ بتتكلِّمي 10 ساعات، يعني وكمان شُغل الfreelance أصلًا قاعدة في البيت يعني هو آه، ماشي مُريح قاعدة في البيت، بس طبيعي يعني قعدة البيت برضه على فكرة بتجيب اكتئاب وبتجيب إحباط، يعني مش يعني ممكن على فكرة برضه تكون سبب في فكرة إن أنتِ مش قادرة توازني، خلّي بالِك برضه يعني. وأنا فاهمِك عمومًا برضه يعني، بس عايز أفهم أكتر برضه، يعني إحنا اتكلِّمنا عن الشُغل ال بتاعِك، بس بالنسبة بقى لأهدافِك، يعني عارفة اللي هو أنتِ قُلتِ لي إن أنتِ عندِك أهدافِك في حياتِك وعايزة تشوفي حياتِك وكده، يعني هل هدفِك أصلًا الشخصي واضح بالنسبة لِك والّا برضه لسّه ملامحه مهزوزة كده مش واضحة؟
ده حقيقي. ده حقيقي. إمم. بالضبط. اهم. بالضبط.